Thì, à, bạn thấy ở cái độ tuổi của bạn ấy thì, à, bạn thấy có những bạn bè nào mà đã có cái kế hoạch tiết kiệm từ khi còn trẻ không?
Ừm. Có, có rất nhiều, nhất là những bạn nam ừm, nhất là những bạn nam. Bạn nữ như, ờ, nhóm của mình á, thì gần như là không để ý nhiều lắm đến cái việc tiết kiệm.
Ừm, ừm, có rất nhiều đúng Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, bởi vì bởi bởi vì sao mình cũng nghĩ nguyên nhân các bạn nam là bởi vì sao? Bởi vì các bạn nam thì thông thường là người trụ cột trong gia đình mà, mà trụ cột trong gia đình thì phải có một cái kinh tế vững vững một chút thì thứ nhất là mới mới kiếm vợ được nè, đúng không? Thì đúng rồi, nếu mà không có gì thì thì cũng rất, ừm, khó lấy vợ. Còn con gái thì, à, đôi khi có nhan sắc một chút xíu hoặc là có duyên một chút xíu thì có thể là lấy được chồng cũng khá là có điều kiện rồi.
Ừm. Ờ, hợp lý! Để có người yêu, để có vợ, đúng hông ạ? <chuckles> Đúng, đúng. Còn, ờ, còn con gái hoặc là phụ nữ thì chỉ cần làm đẹp thôi, đúng hông ạ? Trời ơi! Ngh Yeah, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Tự nhiên thấy hợp hợp lý và hiểu được cái nguyên nhân tại sao chứ trước đó thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là, ừm, con gái thì phải đẹp, phải trải nghiệm nhiều để mà không hối hận sau này thôi. Và cũng không hiểu tại sao mấy thằng bạn nó lại, à, tiết kiệm, đầu tư đúng rồi, cũng hông hiểu, chỉ biết là, ừ, thì tại sao chắc là không có mê những cái túi hàng hiệu, ờ, hoặc là những cái họ đam mê nó lớn hơn, ví dụ như xe hơi, đó. Nhưng mà thật sự chưa thật chưa thật sự hiểu là sâu vào là tại sao nhưng mà tự nhiên nghĩ lại thấy đúng.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Vậy hả? Ừm, ừm, ừm. Ngáy, đúng rồi. <chuckles> Ít vậy á? Đó là cái việc <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Họ phải đúng rồi, họ phải lo lắng, họ phải lo lắng nhiều thứ và họ cũng phải suy nghĩ, à, vì thực ra là xưa đến nay, a, h người đàn ông trong gia đình vẫn là phải là một người ghi mang một cái gì đó gọi là trụ cột trong gia đình. Và thực sự nếu như khi mà gặp một người vợ nào đó không có thông cảm cho người chồng ấy, thì mình thí mình nghĩ rất là khó sống. Và nếu như ngay cả khi vợ chồng làm tiền bằng nhau, đôi bà vợ cũng cảm giác là là người người chồng của mình có vẻ như vô dụng hoặc là làm không nhiều tiền ấy, thì người ta cũng cũng rất là khó sống, ấy, thì mình thấy có nhiều người vợ như vậy. Tuy nhiên đối với gia đình mình thì mình thấy cái n cái cái cái này rất là thoải mái.
Ừm. Ừm. Ờ. Hay. Ờ. <chuckles> Dạ. Dạ. Tự nhiên tính ra thì tự nhiên cảm thấy rằng là những người đàn ông mà biết tiết kiệm tại thời điểm này có vẻ như là họ rất quan tâm đến cái tương lai sau này của họ và gia đình họ, chứ còn những người đàn ông mà chỉ chi tại thời điểm này á, thì cũng ừm.
Ừm.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 Đúng rồi, có nhiều người đàn ông chi rồi, à, chơi hoặc là đam mê những cái khác thì, à
Dạ đúng, nhưng mà rất là thu hút.
rất là thu hút, đúng rồi. Nhìn vẻ ngoài thì hào nhoáng, đúng không? Hào nhoáng và nhìn rất là thích, nhưng mà những người khác có vẻ lầm lũi hơn ở thời điểm này nhưng mà suy nghĩ của họ lại, à, ở sâu xa, sâu thẳm nào đó họ rất là chín chắn, và họ sẽ làm việc một cách có thể là sẽ độc lập và sau này họ sẽ có những cái điều mà sẽ những người ở đây không có được. Ừm.
Dạ. Dạ đúng, rất thu hút. Dạ chính xác, dạ chính xác. Dạ đúng.

À, gia đình mình hiện tại thì mới đây mình cũng thấy lập kế hoạch là quản lý cái tiền chung, đó là mình sẽ, à, đưa ra một cái khoản chi tiêu cố định như mình nói á. À, sau đó hai người cùng sẽ bỏ vào một cái quỹ gọi là quỹ tiết kiệm chung đấy, sau đó còn lại là mỗi người sẽ tự chi tiêu riêng cho mình. Đó, ừm, ừm.
Ờ. À! A, hiểu. Có nghĩa là trong cái chung vẫn có cái riêng để thoải mái hơn trong cuộc sống á hả? À.
Đúng, có có có chứ, có chứ. Không, cái chung vẫn có cái riêng, mà cũng không có biết được của vợ làm bao nhiêu, chồng làm bao nhiêu rất là chi tiết lắm đâu. Không, ý là vẫn biết mực cái mức khuẩn khoảng khoảng vậy đó thôi, chứ không phải là <laughs> được đồng nào lấy đồng đấy đâu. Ừm.
Ô, vậy hả? Ồ, vậy đã quá vậy! À, không có biết chính xác. À, rồi hiểu. Ờ, như nhà như anh chị mình thì là gần như biết hết. Ừm, nhưng mà mình thấy đôi khi cũng hổng hay ừ, tại vì, ừm ừm.
Ừm hưm. Ví dụ như lương, a ví dụ như, a ừm, biết hết hả? Bởi vì thực bởi vì thực ra nay cái đồng lương cứng không nói nhưng mà nhiều khi mình còn làm thêm nữa ấy, cho nên là cái việc đấy thì cũng, a, thoải mái. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Vợ chồng mình thì cái việc đấy cũng kh tương đối là thoải mái cho nên là dẫn tới thoải mái quá thì thành ra là, <chuckles> ờ, sau bao nhiêu năm thì vẫn là không có gì được nhiều.
À. Mình thấy khá là thoải mái, đúng hông ạ? Ờ. Ừm, đúng rồi, cũng hợp lý, rất là hay! Ừm. Ờ, nhưng mà mình thấy vẫn v vẫn vẫn có cái khoản, á, tiết kiệm, vậy là cũng là ổn. Mình đang không biết là làm
Ừm. Ừm, tiết kiệm thì mới sau này thôi bạn. Ừm, tiết kiệm thì mới sau này thôi. Ừm, chứ nới mà vợ chồng mình
À, sau này thôi hả? À nhiên thấy chủ đề này là mình phải suy nghĩ. Ừm.
Mình nghĩ nếu vợ chồng mình mà biết tiết kiệm từ trước thì bây giờ cũng có một được một khoản kha khá rồi đấy. Ừm. Do là do cái việc, ờ, chi tiêu nó chưa có kế hoạch ấy.
Ồ, chuyện này, hừm, nếu nói nói đúng là phải xưng là em, thì bây giờ phải bắt đầu, ờm, ừm, nghĩ tới cái việc tiết kiệm rồi. Nhưng mà thật s thật sự thật sự, ờm, vẫn chưa vẫn chưa biết là nên tiết kiệm như thế nào trong khi cái khoản thu nhập nó chỉ vừa sát sao á. Hổng biết
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, cái đấy thì mình cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì là mình trước đây cũng vậy mà. À, khi mà khoản cái khoản, à, thu nhập của mình vừa sát sao để chi tiêu á, thì đúng thật là mình không có nghĩ đến tiền tiết kiệm đâu, cũng do một phần như vậy đó. Ừm, bởi vì khi hồi mình mới lập gia đình thì, à, khi đó là, à, cũng phải vay nợ để mà làm nhà đấy, ờ, cho nên là cái khoản mà mình thu nhập vào thì vừa khít để trả cái tiền hàng tháng rồi. Cho nên đâu có khoản tiết kiệm nào được đâu, thì khi đó mình cũng không nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ừm. Wow! Ồ! Vậy ừm.

Dạ. Ồ, cho mình hỏi là bạn nghĩ về cái việc tiết kiệm để đầu tư hay là tiết kiệm trong ngân hàng sẽ tốt hơn ạ?
Ừm, à, cái này cũng phải là một cái vấn đề cũng đang rất là hay và cũng nhiều người thắc mắc ấy nha, thực ra là tiết kiệm để đầu tư á, thì tất nhiên là nó sẽ sinh ra lợi nhuận cao hơn, ừm, và nó sẽ có cơ hội, ờ, tiền đẻ ra được nhiều hơn, đấy là dành cho những người nào mà mình thấy thích cái sự, à, tìm hiểu, thích cái sự, ờ, năng động và thích đầu tư. Còn những người nào mà thích an toàn mà để tiền đấy, thì nó có một chút tiền lời thì tất nhiên là để ngân hàng nó sẽ tốt hơn. Ừm, với cá nhân mình ấy nhá, thì mình mình sẽ nếu mà mình có vốn thì chắc là mình cũng sẽ chia ra 2 khoản.
Dạ, đúng. Dạ, đúng, chính xác. Ờ, hình như là Dạ. Yeah. Dạ. Chia ra một nửa, đúng hông ạ? À, dạ, thì giống như mình cũng có học thì là đầu tư là nó tạo ra
Ừm, bởi vì là có cái có cái đầu tư nếu mà mình có một cái khoản tiền rồi mà mình bỏ ừm, mình bỏ tiền vào ngân hàng đấy, với cái với cái thời kỳ lạm phát bây giờ thì mình thấy nó không được bao nhiêu, chỉ là mình gửi tiền vào thôi. Ừm, thì đấy, đấy, thì cái đấy là mình thấy hợp lý.
khoản thu nhập thụ động, dạ. Dạ, đúng, dạ, đúng. Dạ, đúng. Ờ, ngân hàng đôi khi là lạm phát đôi khi là cái bảo hiểm của ngân hàng, ờ, có vấn đề gì cũng không không giúp được gì nhiều, nên ngoài cái, ưm, cái việc ngân hàng thì có đầu tư đầu tư vàng, đô hoặc là đầu tư chứng khoán, ừm.
Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <sniffs> Ừm, đúng rồi. Đúng, đúng, vậy ví dụ như vừa rồi nè, mình nói với bạn, ví dụ vừa rồi ai mà đầu tư vàng thì bây giờ chắc có thể kiếm được một khoản khá là lớn rồi đó.
Dạ, đúng rồi, dạ, đúng, dạ đúng. Ừ.
Đó, cho nên là bỏ qua cái cơ hội đấy cũng rất là tiếc, nhưng mà thôi, mình đâu có biết đúng rồi, ai mà biết được trước. Đấy, nói về chuyện vàng thì vừa rồi trước ngay trước Tết mình và vợ mình cũng đã nghĩ là có một cái khoản tiền dư đấy, bọn mình cũng định mua rồi, nhưng mà sau đó nghĩ cái thời điểm đó nó cũng khá là cao rồi so với thời điểm đấy, thì mình nghĩ nó đâu có lên như vậy nữa đâu, đấy, mà cuối cùng nó lên như vậy, ừm. Rồi.
<chuckles> Nhưng mà ai mà biết trước được đâu ạ. Dạ, dạ. Dạ, vâng, vâng. Dạ, đúng rồi, em dạ, mình cảm ơn, ờ, những cái thông tin, em sẽ ghi nhận về cái việc đầu tư, dạ.
Ờ, cảm ơn bạn nhá. Ừm.